Böyle löp et çektiğinde canım yiyorum bunları.
Peki Onu öyle yiyebilir hâle de geldin yani, eee, sabahleyin direkt, hani geçirdiğin için.
İşte 12.00 mesela zaten, eee, 07.00'de uyandığını düşün. Aslında çok sabah değil 12.00 yani bayağı öğlen yiyebiliyorum.
Hıh. Hı hı. Hımm. Yo, yo, evet, hani o onu miden şey yapıyordur. Peki şeyi merak ettim, hiç bunu yaparken bu süreçte kan testleri falan yaptırdın mı? Yani böyle bir, hani, orada da böyle bir değişimleri gördün mü? Yani öncesi sonrası var mı öyle bir data elinde?
Yaptırdım, yaptırdım. Var evet. Eee çok düzenli takip ediyordum bunları da. Iıı, çünkü ç ar katı bir şekilde takip ediyordum ya sağlıklı hayatı. Iıı, bu kan değerlerini şey, eee, takip ediyordum. Mesela kandaki glikozun ve insülin direnci vardır mesela. HOMA diye geçer inc HO HOMA IR, insulin residence ın şeyi. Eee, insülin direncimin düştüğünü görüyordum orada. Aaa, bay B12'imin arttığını net bir şekilde görüyorum. Biraz LDL, kolesterolüm artmıştı ama çok az bir seviyede de olsa bunu hani çok, ııı, e
Ha. Evet. Hı hı. Hı hı. A! Peki. Ha. Peki, sağlıklı kolesterol mü sağlıklık yoksa ikisi birden mi toptan bir artış mı oldu?
Aslında toptan bir artış vardı. Bir tık, ııı, artış vardı, ııı, kolesterolümde. Ama çok fazla önemsemedim ben onu. Çünkü hâlâ sınırın altında olduğu için.
Ha. Hımm. Ha, sınır mı altın peki, öyle bir artış. Anladım.
Hı hı. Evet, belki de dikkat etmek gerekiyor ama bilmiyorum. Belki çok fazla et tüketiyor da olabilirim tabii ki. Bu da bir ihtimal olabilir.
Peki hani balı balık filan da, ııı, katıyor musun hani beslenmene? Öyle bir şey de, ha, yoksa daha çok kırmıız et mi onu da merak ettim? Hıh.
A, çok severim. Tabii tabii. Evet, evet. Yok yok balık çok severim, aynen. A, balığı da çok severim, yaparım. Airfryer'da yapabiliyorum, fırında yapabiliyorum.
Kendin yapıyorsun yani bir de. Hani dolayısıyla senin, eee, yemek planlaman biraz süpermarket alışverişi i ile o zaman belirleniyor. Haftalık mı yapıyorsun alışverişini yoksa? Hıh.
Tabii. Eee, haftalık, yani belki haf bence haftada 2 kez yapıyorum diye düşünebiliriz. Hani fırsat oldukça gidiyorum. Çünkü gitmesem de oluyor. Evimde olduğu için veya sipariş verdiğim de oluyor. Eee, ama genelde hafta 2 kez yapıyorum. Hı hı. Stoklu gittiğim için öyle yapabiliyoruz. Evet. Bu kan değerlerime bakarken de mesela, ııı, orada işte sürekli takip edip oradaki değişimlere göre kendimi, eee, ayarlamaya çalıştığım oluyordu. Hani orada da sonucu görebiliyorsun bu hem fiziksel olarak
Ha. Anladım. Stoklu gittiğin için biraz galiba. Hımm. Pe Hımm. Peki bir bir doktor da takip etti mi hiç bunu? Yoksa sen hep kendin mi yorumladın verileri falan? Yani sadece bir laboratuvardan test alıp, hani hiçbir, eee, uzman görüşü bir diyetisyen hani herhangi bir noktada bir kere bile olsa başvurdun mu öyle bir şeye de ya da düşündün mü? Hıh.
Eee, şöyle b benim kuzenim doktor ama alakasız psikiyatrist. İşte o devlet hastanesinde çalışıyordu bir şehrin. Eee, ben oraya gi gidiyordum. Tıp eğitimi var. Evet, onun arkadaşları falan. Benim de arkadaşlarım olmuştu. Yorumluyorlardı. Birlikte yorumluyorduk ama bir diyetisyene gitmedim. Onun da sebebi biraz onlar eski, eee, mantalitede. Hani kalori açığı mantalitesinden gidiyor ya. Hâlbuki kaloriyi neyden aldın sana ne kadar insülin salgılattı? Glisemik indeksi falan çok önemli ya. Bu biraz, ııı, eski müfredatta kaldığı için Türkiye'de diyetisyenler çok gitmek istemedim onlara.
Ha. Tıp eğitimi var sonuçta, evet. Hıh. Hı hı. Hımm. Peki. Hı hı.

Şeyi de merak ediyorum. Hani, şimdi bu alışverişlerinden bahsediyordun, genelde de "dolabım dolu" dedin ya. Peki, hani, pişirdiğinde hep böyle tek öğünlük mü pişiriyorsun yoksa, hani, şey yapıyor musun, mesela pişirdiğin öğünü, işte, 2'ye bölüp dondurup yani o tür bir şeyler de yapıyor musun zaman zaman? Yoksa dolabın sadece pişmemiş malzemeyle mi, çiğ ile mi dolu, yani? Çıkartıp mı pişiriyorsun?
Hı hı. Çiğ ile dolu, çiğ. Ben sevmiyorum ya. Bir şey ne zaman piştiyse o zaman yenmeli gibi. Ama mesela şey, meze falan yapamadığım için Evet. Ha, bilsem yaparım. Mezeler, zeytinyağlılar biraz bekledikçe güzel oluyor ya buzdolabında. As
Hıı. Taze taze. Ha, yemeğine göre düşünüyorsun onu, anladım.
E, ama çok da yapamadığım için onları, böyle, daha çok, işte, et, salata falan hemen yaptın, hemen, eee, tüketilecek şeyler olduğu için, eee, onları hemen tüketiyorum. Öyle stokçu değilim. Zaten çok da yemiyorum ya. Bu oruç oruç falan tuttu mu Hı hı.
Hımm. Peki, hani, tek başına Ha, tek başına yaşıyorsun ya, şimdi, şeyi mesela ya, ne kadar yemek pişirmeye ne kadar vakit harcıyorsun? Hani, alışverişi söyledin haftada 2, hani, o planlamada gün içinde, eee, yani, çalışıyorsun muhakkak. Nasıl mesela şey yapıyorsun, hani, şu kadar vakitte pişiririm, eee, falan onu gün içinde nasıl ayarlıyorsun, ne kadar vakit harcıyorsun bu bahsettiğin etlere falan?
Hiç hiç planlamıyorum. Ne zaman acıkırsam o zaman yapıyorum. Biraz daha uzatıyorum acıktım, gelince. "Tamam, biraz daha uzat, biraz daha. Ne kadar yemesen o kadar iyi ya." Sonra canım ne kadar isterse Acıkmadıysam yemiyorum da. Bazen 2 gün 3 gün hiç yemediğim oluyor. Özellikle şey yapıyorum ben sağlık için. Ya, mesela bir dönem ayda 1 eee, 2 gün oruç tutmam gerekiyor diye kasıyordum kendimi. Oruç tutmak yani hiç yememek. bes alıyorsun da fasting ya.
He! Hımm, tamam, ful. Sadece sıvıyla mı yapıyordun onu? Yoksa o şey de mi yok, susuz mu? Ha! Sıvıyla, sıvı orucu. Peki.
Çay, ka aaa, tabii. Su su, çay, kahve falan. Hı hı. Onu da yaptığım oluyor.
Anladım. Çok güzel oldu yani bu bayağı bir, iii, tüyoları aldım şu anda senden. Çok gerçekten keyifli bir sohbetti.

2 ay içerisinde gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü hem fiziksel hem kendim gördüm bunu. Daha dinç olduğumu hissettim. Mesela tatlı krizlerim vardı. Ben gece uyanır tatlı yerdim, biliyor musun? Hatta uyanmadan yerdim.
Hımm. Hıh. Şimdi şunu soracaktım. O dinçlikten kastın ne ve de değişen? Evet, tatlı krizin vardı gece. Hıh.
Hımm. Evet, gece uyanıyordum ve tatlı yerken buluyordum kendimi. Yani, mutfağın kapısını falan kilitliyordum ben. Uyanayım girmeyeyim falan diye. Öyle bir uyur yerlik b başladı Evet, hani, bir sağlık sorunun var mı diyordun ya, aslında ben hissetmiyordum ama, böyle bir şey vardı yani. Canım çok tatlı isterdi.
Ha, bu derece, peki. Hı hı. Yani yansımamıştı ama böyle bir alışkanlık vardı anladım. Hı hı.
Evet, alışkanlığa dönmüştü artık. Mesela ondan kurtuldum. Tatlı canım çekmemeye başladı. Çünkü tatlı biliyorsun, yedikçe yiyiyorsun. Yemediğin zaman hiç canın çekmeyen bir şey. Alışkanlık gibi bir şey. E, orada hissettim ve, eee, fiziksel olarak da zayıflama ba başladım. Hani insan, "A, sen zayıfladın ya." falan, işte, pantolon pantolonlar hafif bol gelmeye başladığında falan gördüm. Çok fazla yoktu. Yani biraz to tombul da değil ama biraz kilolu der Hani fit demezdim bana.
A! Hı hı. Hıh. Peki bir fazla kilo var mıydı, ııı, önceden? Hıı. Az bir şey. Peki ne kadar kilo verdin mesela, ne kadar zamanda? Onu da merak ettim.
O dönemde, ne kadar verdiğimi hatırlamıyorum ama çok hızlı bir şekilde verdiğimi hatırlıyorum. İnsanlar şaşırıyordu Hı hı. Çünkü bir yandan sağlıklı yaş Dikkat çekti, evet. Sağlıklı yaşama da başlıyorsun ya, bir yandan hareket ediyorsun falan. E, bir de geç saatte yemiyorsun. İşte, burada mantık uzun süre ş ımm yememek, eee, ve artık beslenme alışkanlıklarımı da buna göre düzenlediğim için, süpermarkette alışveriş yaparken ona göre yapıyorum. Mesela, protein önemli burada. Çünkü.
Ha hızlı. Hıı. Dikkat çekti yani dışarıdan. Hımm. Hıı. Hah. Nasıl planlıyordun onu mesela şimdi? Onu da içeriği de değiştirdin. Hem beslendiğin saatleri sınırladın, hem içeriği değiştirdin.
Hı hı. Aynen öyle. Genellikle, ııı, kahvaltıyı geç yapmaya başladım. Ve kahvaltıda, mesela, karbonhidrat tüketmeyip onun yerine, ııı, veya sağlıklı karbonhidrat olarak, işte, ceviz, badem, çiğ, bunlardan bahsedelim. İşte, yumurta. Yumurta, insanı uzun süre tok tutuyor. Peynir, zeytin. Ya, Akdeniz kahvaltısı gibi salatalık, domates. Iıı, bunlardan yiyordum. Iıı, normal yemekte de, et mutlaka olması lazım. Çok et hatta, böyle, ııı, protein fazla. Yanında da lifli, işte, salatalar, böyle, zeytinyağı
Hıı. Hıı. Ha. Hıh. Ne tür et, peki, mesela, daha çok, ııı, yiyorsun ya da yiyordun, işte, o dönem? Hıh.
Iıı